जी, दरअसल ना, मुझे एक एक समस्या के बारे में आपसे थोड़ा सुझाव लेना है। समस्या थोड़ा मेरा मानसिक अ, स और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है कि अ, क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मैं मतलब अक्सर ना, जॉगिंग करने जाता था। मतलब ये स यूँ समझिए कि अब मैं शाम को ना, रनिंग करने जाता था। तो अचानक से मुझे ऐसी एक चोट लग गई, जिसकी वजह से ना, जो मैं कन्टिन्यू जो रनिंग करता था, मतलब लगभग 1 घंटा मैं दौड़ता था अपनी सेहत को लेकर, और जिससे मैं मानसिक स थोड़ा-सा स्वस्थ भी रहता था। मुझे अच्छा फ़ील होता था। लेकिन जब से वो चोट लगी है, मतलब उम, उसके वजह से क्या हुआ ना, मैं जो रनिंग करने जाता था ग्राउंड में, वो नहीं कर पा रहा हूँ। और उसकी वजह से मुझे मानसिक जो तनाव भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि मेरा ना, फिर जो रूटीन थी, वो रूटीन बिगड़ गयी है और वापस से जो मुझे समस्या आ रही थी, जिसके लिए मैं वो रनिंग करने जा रहा था, वो समस्या मुझे वापस से आ गयी है।
जी। जी। जी।
तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि अभी, जैसे चोट तो काफ़ी उभर रही है मतलब। लेकिन फिर भी ना, वो जो मन में एक कहीं न कहीं उसको लेके तनाव है कि मैं इतने दिन से नहीं गया। पता नहीं कैसा, मुझसे फिर से वो रनिंग होगी या नहीं होगी। तो थोड़ा-सा ना, मानसिक रूप से मैं थोड़ा तनाव में हूँ। तो थोड़ा आपसे स मशवरा चाहता हूँ। स आप कुछ मुझे इस इसमें मार्गदर्शन करें।
जी। अ, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो है ना मुझको कुछ सवाल के जवाब चाहिए, क्योंकि जिससे मैं आराम से समझ सकूँ कि हाँ हुआ क्या था और कितनी गहरी ये चोट लगी है। अ, क्या आपने जिस समय, आप दौड़ रहे थे और आपको ये चोट लगी, उसके बाद आपने किसी डॉक्टर या फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से बात गए और उससे सलाह ली?
जी। जी, हाँ मतलब अ, जो चोट थी, उसमें मैंने डॉक्टर की सलाह ली क्योंकि काफ़ी दर्द था। और जैसे मैं आपको अगर चोट के बारे में बताऊँ तो मुझे पैरों में चोट लगी थी, मतलब सूज गया था मेरे पैर दोनों जो अ, टखने जिसको हम कहते हैं, वो सूज गए थे। और उससे मुझसे चलने में बहुत ज़्यादा, परेशानी हो रही थी मैं चल ही नहीं पा रहा था इतना ज़्यादा। चूँकि शायद वो मेरे ग़लत रह दौड़ने की वज़ह से या फिर कुछ और रीज़न होगा। तो, बहुत ज़्यादा परेशानी थी तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने मुझे आराम करने की सलाह दी और कुछ पेनकिलर्स दिए। तो कुछ दिन तक तो आराम मिला मुझे दवाई से, लेकिन जो जो मैं कंटीन्युइटी जो थी वो मेरी ख़त्म हो गई। तो अब ना एक तो मन भी नहीं कर रहा है और थोड़ा-सा मानसिक तनाव भी है, कि इतनी अच्छी रूटीन बन गई थी, अब इतनी स, मतलब चोट की वज़ह से, मैं फिर से नहीं जा पा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा ना इस इस विषय में ना मुझे थोड़ा आपसे विषय म अ, मार्गदर्शन चाहिए कि क्या क्या क्या ऐसा मैं उपाय करूँ कि मैं वापस से पटरी पर दौड़ पड़ूँ? और जो मेरी पुरानी रूटीन थी, उससे वापस से मैं अ, पा सकूँ?
जी। अच्छा। जी। जी। जी। जी, जी। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और है थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका, ए ऊर्जा का स्तर क्या है? क्योंकि अब पहले तो जो है वो बहुत ज हाई रहा होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका मन भी लगता होगा। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या? मने आपकी ऊर्जा भी कम हो गई है?
जी। जी, ऊर्जा तो सही बताऊँ तो हाँ, कम महसूस होती है कि अब ऐसा लगता है कि अब उ उस ऊर्जा से मैं नहीं दौड़ पाऊँगा। क्योंकि ना मैंने ना सही बताऊँ तो ट्राइ किया थोड़ा-सा, मैं इगजा अभी चोट से मैं काफ़ी उभर चुका हूँ। तो मेरा 1-2 बार ऐसे ही थोड़ा जा के देखा और टहल के देखा, तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कुछ मन नहीं कर रहा था, कि सब लोग अच्छे से जो मैं उस टाइम पे जब जाता था दौड़ने तो कई लोग आते थे।
जी। जी, जी।
और अभी वहीं सेम लोग मुझे दिखते हैं अ, उस मैदान में। अ, और वो मुझसे बेहतर दौड़ पा रहे हैं और ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो मुझे कहीं न कहीं कॉफ तो होती है थोड़ा-सा बुरा लगता है कि मैं तो अब काफ़ी पीछे रह गया, तो अब पता नहीं उनको मैं मैं अ, उनकी बराबरी कर पाऊँगा या नहीं या मुझे फिर से कैसे मैं शुरू करूँ? या तो मैं ये छोड़ दूँ और अब जिम जाऊँ? तो ये सब चीज़ थोड़ा-सा परेशानी में हूँ मैं कि कैसे इसको शुरू करूँ वापस से।
जी। जी। तो आपने क्या अपना मन बनाया है? अगर अ, आप व्यायाम, योग के थ्रू अपना जो है, नॉर्मल ठीक करना चाहते हैं, या फिर आप जिम के थ्रू करना चाहते हैं, या कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं? कभी आपने ये, इस चीजों के बारे में सोचा है कि मैं क्या माध्यम से जाऊँ, ठीक करने के लिए अपने इस चोट को?
जी, वैसे तो मैंने फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी जाने का सोचा था, और मैं गया भी हूँ। पर उतना अच्छा वो फि फिज़ियोथेरेपिस्ट नहीं थे, ऐसे ही थे, जो का पास में थे घर के। तो वो मतलब उस उनको स उनको उतना नॉलेज नहीं था, वो ऐसे ही ज अ, बहुत ही साधारण से थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपना जो ट्रीटमेंट जो मुझे बताना था, एक्सरसाइज़ और जो उन्होंने अपना जो तरीका बताया था, और कुछ मसाज वगैरह की थी, तो उससे थोड़ा आराम मिला था। तो अब मुझे वैसे तो आराम है काफ़ी, तो अब तो थोड़ा मुश्क मतलब उतना ज़रूरत नहीं है कि कोई फिज़ियोथेरेपक के पास जाऊँ। लेकिन अब मुझे ज़रूरत ये है कि अ, मैं कैसे अपना जो मनोबल है, कैसे जो मेरा जो अ, उसको आत्मविश्वास को पाऊँ, ताकि मैं, जो पहले जैसा मैं दौड़ पाता था, वही दौड़ पाऊँ। क्योंकि देखो, क्या है ना कि अ, जो रूटीन काफ़ी अच्छी बन चुकी थी, और स चोट की वजह से क्या हुआ कि अब ऐसा लगता है कि वापस से फिर से चोट ना लग जाए। फिर मैं, फिर से ना अ, फिर से फिज़ियोथेरेपीज़ डॉक्टर पे चक्कर ना लगाता फिरूँ, या कुछ और बड़ी बीमारी ना आ जाए। मैं अपने पैर में, कुछ मसल्स में कुछ ज़्यादा तनाव ना हो जाए, कुछ भी और बड़ी परेशानी ना आ जाए। तो अब थोड़ा और डर लगने लगा है। तो वही मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा था कि क्या-क्या करूँ मैं ऐसा, जो डर भी निकल जाए और आत्मविश्वास फिर से लौट आए?
जी। जी। जी, जी। जी। जी। जी। ठीक है। ए अच्छा एक चीज़ और है, क्योंकि आपने कहा कि मानसिक अस्वस्थ हो चुका हूँ, तो क्या रात में नींद ना आना या डिप्रेशन में जाना या कुछ और ऐसे लक्षण आपको भी दिखने चालू हो गए हैं?
हाँ, थोड़े-बहुत तो मैं आपको बताऊँ कि हाँ, क्योंकि क्या है ना की एक बहुत अच्छी रूटीन थी, मैं दिन-भर काम करता था और शाम को 1 घंटा ग्राउंड पे ना अ, दौड़ता था और फिर शाम को आके ए वापस आके घर पे वही जो खाना खाके सो जाना, तो बहुत अच्छी नींद आती थी। अ, मन भी बहुत अच्छा लगता था, मतलब सब कुछ अच्छा-अच्छा लगता था। अभी जब से छूटा है ना तो एक तो बहुत ज़्यादा अ, क्या बोलना चाहिए उसे कि बुरा लगता है, कि कितनी अच्छी रूटीन थी और मैं कैसे दौड़ गया? कैसे चलता था? मुझे क्यों नहीं आया अच्छे से? मुझे पहले से सलाह लेना था या कुछ सीखना था पहले, मैं क्यों इतना नादान हूँ? मतलब ऐसा अपने आप पे मैं एह, अ, आरोप लगा रहा हूँ कि कितना गलत मैंने अपने साथ किया, मैं कैसे वो पाऊँ फिर से? तो एक तो ये बैठ घर बैठे-बैठे ना ये चिंता होती है मैं वापस से कैसे ग्राउंड में जाऊँ, कैसे दौड़ूँ? तो वो थोड़ा-सा ना मानसिक तनाव तो होता ही है, उसपे नींद भी थोड़ा-सा कम होती है और पहले जैसी तो वो सुकून भरी नींद तो अब नहीं आती।
जी। जी, जी। जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। अ, आख़िरी में ये बताइए कि आपने ये बात किसी से इस किसी से शेयर करी या फिर साझा करी और उससे सलाह माँगी है?
हाँ, सलाह तो वैसे मैंने कई माँगी है, अब मैं सही बताऊँ तो। अ, एक तो मेरे दोस्त हैं, उनसे भी मैंने पूछा था, जो जो इतना फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं करते, लेकिन उनको थोड़ा-सा क्या है, पता है इस बारे में। वो मुझसे ज़्यादा बाहर ज जाके और उन्होंने एक्सरसाइज़ करी है, और मतलब वो बीएसएफ और आरपीएफ, इन सब की नवभर्ती में जाते हैं, तो उनको थोड़ा-सा अनुभव है। तो उनसे मैंने पूछा था कि, "क्या ऐसा, ये जो है, वैसा नॉर्मल है, ऐसा सामान्य है?" तो उन्होंने बताया था, "बिल्कुल सामान्य है। थोड़ा-सा 1-2 दिन, 2-3 दिन बाद ही स स स वापस से अ, जो आपके पैर हैं, सही हो जाएँगे।" लेकिन मेरे नहीं हो पाए। तो मुझे तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। तो उनकी सलाह तो थी, लेकिन मुझे ना, फिर भी कहीं न कहीं अभी भी डर लगता है कि अब मेरा क्या है कि थोड़ी उमर हो गई है। इतना ज़्यादा मैं जवान नहीं हूँ कि वापस से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लूँ। तो वही है, थोड़ा-सा समस्या है इस बारे में। तो वही मैं थोड़ा मानसिक तनाव हूँ, तो कृपया थोड़ा मार्गदर्शन करें।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
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी।
और साथ में क्या करिए, क्योंकि देखिए आपने मेरे से बोला है कि मानसिक जो चीज़ें हैं, वो भी कहीं न कहीं आपको प्रभावित कर रही हैं, तो आपको जो है। अ, जब भी कुछ आप उम, गलत सोच रहे हो, तो पानी पीना चालू करिए थोड़ा-सा जो है अपने आपको अ, गलत सोचने पे जो है ना, वो मत हावी होने दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो है, वो एक अ, सकारात्मक सोच के साथ जो है, वो निकलेंगे और, क्योंकि हम पहले ही अगर गलत सोच लेंगे कि नहीं भैया मुझे दर्द होएगा ना, तो सही नहीं होगा। आप सकारात्मक सोच के साथ जो है आगे बढ़ते रहिए और अ, उस चीज़ों को जो है ना, आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है, वो अ, कहीं न कहीं एडजस्ट करके और जो चीज़ें होंगी वो आपकी अच्छा कर देंगे। तो इसी अ, चीज़ों को जो है ना, मेरी एडवाइस समझ के और विचार समझ के आप जो है, अपनाना चालू करिए। आशा करता हूँ, आपको जो है बहुत अ, जल्दी ही जो है अ, आपकी जो मानसिक और जो चोट है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने जैसे बताया है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी से काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा है। आपकी बातें सुन के, उसके इमेजि इमेजिन करके तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल ये सलाह मानूँगा और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझसे मुझे ऐसी सलाह देने के लिए।
जी। जी, धन्यवाद आपका भी।